अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि देखिए, आजकल क्या होता है ना, कभी-कभी अ, सुबह में लुट उठने में लेट हो जाता है, या फिर कभी किसी के साथ ऐसा भी होता है कि अ, अगर वो अपने काम में बहुत व्यस्त होता है, तो कभी जिम नहीं जा पाता है। तो पूछे कि अगर कोई जिम ना जा पाए, या फिर उसे पैसों की ही दिक्कत हो, आर्थिक कोई अ, समस्या आ रही हो, तो ऐसे में वो घर पर वर्कआउट कैसे कर सकते हैं? और मानिए अगर उसको एक्सपीरियंस भी ना हो बिल्कुल, तो ऐसे में उसका पहला कदम क्या होना चाहिए कि क्या करना चाहिए? क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना, कि जो लोग अ, विदाउट एक्सपीरियंस शुरुआत करते हैं ना, अक्सर उनके मासपेशियों में बड़ा खिंचाव हो जाता है या फिर उनके तरीके सही नहीं रहते, गलत करते हैं लगते हैं, तो आप उन्हें क्या सुझाव देंगे? क्या तरीके होने चाहिए?
जी। हुँ। हुँ। हाँ। हुँ। देखिए, मुझे ऐसा महसूस होता है ना कि अ, जिम जाना ज़रूरी नहीं है और जिस प्रकार आपने बात की खर्चों की, तो खर्चे तो बड़े ज़्यादा होते हैं जिम में, जिम की फ़ीस दो, जिम के फिट्स खरीदो, शूज़ देखिए, जिम में आजकल तो शूज़ के बिना जिम भी नहीं करने देते, अलाउड ही नहीं होता है। तो अ, इतनी सारे खर्चे करके देखिए अ, अगर आप जिम कर रहे हो, इससे अच्छा देखिए आप दौड़ लगा लो और घर पर ही हाँ अ, कहीं न कहीं देखिए, दौड़ लगाने के बाद आप पुशअप्स कर सकते हैं घर पर, जिससे आपको काफ़ी मदद मिले। साथ ही देखिए, ज़ुम्बा एक डांस होता है, डांस फॉर्म होता है, जो कि जिम में भी आजकल कराया जाता है। मैंने जॉइन किया था, तो मुझे पता है। तो ज़ुम्बा है ना, वो घर पे किया जा सकता है, मतलब यूट्यूब पर आप लगा लो और घर पर करो। और बस वही है कि हाँ, आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा कि आप जिम नहीं जा रहे हैं, तो आप घर पर ये ज़रूर सुनिश्चित करें कि हाँ, आप ये कर रहे हैं। ऐसा कर सकते हैं घर पर। हुँ।
ठीक है। हाँ। अच्छा। ठीक। बहुत बढ़िया। ठीक है। ये तो बहुत ही बढ़िया है, आपने सुम्बा की बात करी और अपनी दौड़ लगाने की बात करी, तो क्या मतलब इस शुरुआत से ही बहुत तेज़ी से दौड़ लगानी चाहिए, बहुत समय देना चाहिए क्योंकि जिन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होता, पता नहीं होता है, तो आखिर क्या समय दें, कितने मिनट का होना चाहिए, किस-किस अ, तरीके से शुरुआत करें, एक दिनचर्या क्या होनी चाहिए वो वॉर्मअप करने का, क्या शुरुआत में वॉर्मअप करें, बाद में करें? ये सारी ये चीज़ों का थोड़ा ज्ञान दें तो बड़ा बढ़िया और मज़ा आएगा।
हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हाँ ज़रूर, देखिए सबसे पहले अ, सूक्ष्म क्रियाएँ करनी चाहिए, जैसे कि अ, हाथों को थोड़ा-सा मोड़ लेना अ, ये टखने पर से और पैरों को अ, हिलाना-डुलाना अ, देखिए आँखों की सूक्ष्म क्रियाएँ करना मतलब स बेसिकली अपने आप को प्रिपेयर करना कि हाँ अ, हम जो है अब वर्कआउट करेंगे। ये तो वर्कआउट करने और उसके लिए देखिए प्री-वर्कआउट जो फूड होता है ना, वो खाना भी बहुत आवश्यक होता है कि हाँ, चलो ये खा लिया, वो खा लिया, तो वो खा लिया, उसके बाद देखिए घर पर ही अ, एक कोई रूम में डंबल वग़ैरह होते हैं, वो उठा लेना, पुश-अप्स लगाना और बड़े सारे ऐसे एक्सरसाइज़ होते हैं जो घर पर किए जा सकते हैं, कहीं न कहीं प्लैंक होता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें करके देखिए इंसान अपने आप को ना घर पर ही मज़बूत बना सकता है और उसे बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बस मैंने जैसे बोला ना कि एक नियमित त रोज़ होना चाहिए और अनुशासन बहुत ही ज़्यादा देखिए ब ज़रूरी होता है।
अच्छा। ठीक है। सही है। ओह! हुँ। ठीक है। बहुत बढ़िया। हाँ। ये तो है। उम, बात सही कही आपने कहीं न कहीं अनुशासन में रहना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन अनुशासन में लोग रह नहीं पाते हैं। अच्छा, मतलब कि जैसे आपने कहा कि डंबल उठा लिया, लेकिन अगर मान लीजिए जो जिम के उपकरण होते हैं ना, जो बॉडी प्रेस करने वाला होता है, हाथ को ऊपर घुमाने वाला होता है। तो मानिए घर में ना बच्चे हैं, परिवार वालों की ज़िम्मेदारियाँ हैं या फिर कहीं-कहीं पे ऐसा भी होता है ना, कि घर वाले जो होते हैं वो बड़े अजीब होते हैं, नहीं-नहीं बाहर जिम जाएँगी, ये करेंगी, वो करेंगी, नहीं जाना है जिम। अगर इस तरह की स्थिति हो, तो घर पर ही कौन-से वो घरेलू आइटम्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आपके र जो जिम के उपकरण हैं उनकी कमी पूरी की जा सकती है?
उम, जी। हुँ। देखिए अ, कई सारे लोग जो होते हैं ना, ईंट जो होती है ना ईंट, उसको भी इस्तेमाल करते हैं और अ, मतलब बॉडी बनाने के लिए कहीं न कहीं ये भी एक तरीका होता है, पा काफ़ी किफ़ायती तरीका है तो ये इंसान अपना सकता है, या कि जिम नहीं जा रहा है तो हाँ, ये अपना सकता है। ह और दूसरी चीज़ अगर मैं बोलूँ तो उम अ, जैसे अ, होता है ना सीमेंट, उसका आप एक अ, कोला बना लीजिए, हाँ, उसको अ, फिर डंडे के अंदर डाल के किसी रॉड के अंदर, उसको आप डंबल की तरह बना सकते हैं, हाँ, तो ढाई-ढाई किलो का ये बना स बना लीजिए। कहीं न कहीं ये सारे जो चीज़ें हैं ना, कम पैसों में भी बन जाती हैं और वर्कआउट जो है, वो भी घ औ घर पे ही हो जाता है। अ, पर देखिए, व वर्कआउट करने के लिए एक इच्छाशक्ति होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हाँ, हमारे पास सब कुछ है और व कुछ लोग तो देखिए वो भी खरीद लेते हैं, वो साइकिल जो होती है अ, उसको क्या कहते हैं, हाँ
ब हाँ। ठीक है। बिल्कुल। हाँ। हाँ। हाँ। हुँ, जी। बहुत बढ़िया। हाँ। <chuckles> जी, बिल्कुल। लगता है कि आपके किसी दोस्त ने खरीदा है क्या? तभी आप कह रहीं हैं ऐसा।
बिल्कुल, वो खरीद लेते हैं। हाँ, मेरे कई सारे दोस्त हैं, देखिए उनके घर में तो पूरा जिम पड़ा हुआ है, जिम के सारे इक्विपमेंट्स हैं, पर वो जिम नहीं जाते, इतना वज़न बढ़ा रखा है उन्होंने अपना कि कहीं न कहीं इतने मोटे दिखते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, मुझे लगता है कि अ, बहुत ज़्यादा अ, ये देखिए मोटापे का शिकार है और इससे मुझे लगता है कि देखिए अ, अपने शरीर को थोड़ा समय देना, अपने शरीर को थोड़ी कसरत कराना अगर आपके लिए अच्छा हो रहा है, तो ज़रूर करना चाहिए।
हाँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। <chuckles> जी। बिल्कुल। ये बात तो है, कहीं न कहीं ध्यान तो रखना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया आपने किस तरह से मतलब आपने वो जो बॉडी वेट की बात करी कि किस तरह सीमेंट लगाकर वो बढ़िया लगा, मुझे बहुत बढ़िया सुझाव रहा। अच्छा, बिना इक्विपमेंट के कौन-से असरदार मूव्स कर सकते हैं? आपने जैसे प्लैंक की बात करी आपने, तो इसके अलावा और अ, क्या सरल तरीके हो सकते हैं क्योंकि देखिए पूरी बॉडी को भी तो ध्यान रखना होता है और जिम जाते हैं, तो कभी-कभी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन घर पर अगर वर्कआउट करना है, तो कौन-कौन से मूव्स ऐसे हैं, जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं?
हुँ। उहुँ। तो घर पर देखिए, सबसे पहले तो वॉर्मअप करना चाहिए और मैं ये यूँ कह लूँ कि
अच्छा, वॉर्मअप के लिए कहाँ से शुरुआत करें, ये भी बताइएगा।
अ, देखिए, वॉर्मअप के लिए आप शुरुआत कर सकती हैं, जैसे कि एक होता है ना, एस जंपिंग स्किप। तो स्किपिंग करना और हल्का-फुल्का देखिए हाथों को व वड़ोड़ना, इधर-उधर करना, ये तरीके आप आज़मा सकती हैं। साथ ही देखिए अ अ, ये सारे चीज़ें अपनाकर आप और भी बेहतर तरीके से ना, अपने आप को स्वस्थ रख सकती हैं और इसमें देखिए, आप अ, जो है अपने उठक-बैठक कर लें और कहीं न कहीं थोड़ा-सा जो है ना उम, व दौड़ लगाने की कोशिश करें। जैसे एक ही जगह पर अ, हल्का-हल्का दौड़ लगाना और अपने दोनों पैरों को और दोनों हाथों को उठा उठाकर आगे पीछे करना, ये भी एक काफ़ी सरल तरीका है वर्कआउट का। अ, तो मुझे लगता है कि जिम जाना अगर किसी के पास संभव नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, तो वो घर पर भी बहुत बेहतरीन तरीके से वर्कआउट करके ना, अपनी बहुत बेहतरीन बॉडी बना सकते हैं। अ, बाकी की जो चीज़ें हैं, कहीं न कहीं उसको खाने-पीने में लगा दीजिए, प्रोटीन वगैरह में।
हाँ। ठीक है। हुँ। उम, बहुत बढ़िया। ये तो है। जी, ज़रूर। मतलब आपके हिसाब से मतलब अ, व्यायाम के साथ-साथ जो खान-पीन का तरीका है, उसे भी ध्यान में रखना चाहिए। वैसे क्या चीज़ें ऐसी खानी चाहिए? क्योंकि कई बार क्या करते हैं लोग, जिम अगर नहीं जाते, घर पर वर्कआउट करने के बाद ना, सोचते हैं कि, "हाँ, अब तो हो गया।" तो खाने-पीने पे ध्यान नहीं रखते। क्या ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जाएँ, जिससे कि अ, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके?
हुँ। देखिए अ, सबसे ज़्यादा तो डाइट का ही होता है कि हाँ, आपका वेट घटा, बढ़ा, तो डाइट पे वही वो सब बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। बाकी फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है, ये तो देखिए आपके पूरे शरीर को ठीक करती है ना। बाकी अगर वेट लॉस करना है, तो कहीं न कहीं डाइट अच्छी होनी चाहिए, बिना ऑयल के और बिना ज़्यादा नमक, तेल के। ये सारी चीज़ें देखिए अ, खानी चाहिए और मैं सच बताऊँ ना, तो मैंने भी ये शुरू किया था और शुरुआत में मुझे बड़ी मुश्किलें हुईं। मैं गोलगप्पे वगैरह, मोमोज़ वगैरह नहीं खा पाती थी। पर अ, अब मुझे अ, देखिए, खाने की आदत भी नहीं होती है। मुझे बड़ा तीखा-सा लगता है।
ठीक है। उम, जी, बिल्कुल। हाँ। ओह! अच्छा। ठीक है। हुँ। ये तो है कहीं न कहीं, कि नुकसान तो वो चीज़ें करते हैं और पता भी होता है, लेकिन देखिए ना, फिर भी अ, खाते रहते हैं। अच्छा, लेकिन घर पर शुरू तो कर लें, लेकिन देखिए, क्या होता है ना, स्टार्ट तो हो जाता है, लेकिन उसका अंत भी बड़ा जल्दी हो जाता है। तो ऐसे में कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें, जो मेंटेनेंस है, वो कैसे करें? मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं? और ए साथ ही ये भी बताइएगा, जब टाइम कम हो, जैसे मानिए आप ऑफ़िस का काम कर रही हैं बहुत ज़्यादा, या फिर कभी-कभी होता है, मूड नहीं होता है और आजकल तो देखिए ना, सोशल मीडिया का कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो मतलब वर्कआउट करने की इसमें आदत कैसे बना सकते हैं? क्या ऐसी अ, चीज़ें हो सकती हैं, जिससे कि हम ये आदत बनाएँ?
हुँ। जी। अ, देखिए, वर्कआउट की आदत इस प्रकार से बना सकते हैं ना कि अपने आप को देखिए, बेहतर अ अम, कल्पना कर लें कि हाँ, मैं बेहतर हो गया हूँ। अब वो चीज़ें जब आप करोगे ना, और आप देखोगे, तो आपको अंदर से आएगा कि, "हाँ, नहीं, मुझे बेहतर बनना है और मैं क्यों नहीं कर सकता? कुछ भी कर सकता हूँ।" तो देखिए, ये जो चीज़ एक भावना आ जाएगी ना, जो एक क्यों जो है, वो आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो कहीं न कहीं आपको वर्कआउट से कोई रोक नहीं पाएगा, मतलब आप वर्कआउट कर ही लोगे। हाँ, तो मुझे लगता है कि जो जिम ना जा पाए, वो घर पर ही बहुत अच्छी तरह से वर्कआउट करे और खान-पान का बड़ा ही ध्यान रखें। जैसे कि दूध पी लेना हो गया, केला खाना हो गया और जितनी भी आयरन, मिनरल्स और ये सारी चीज़ें होती हैं ना, ये बड़ा ज़रूरी होता है खाना-पीना।
हुँ। जी। ये बात तो है। अच्छा। हुँ। हुँ। हाँ, ये बात तो सही कही आपने, लेकिन अगर देखिए, कभी-कभी क्या होता है ना कि सुरक्षा और सही फ़ॉर्म का भी इ इस्तेमाल रखना होता है। जैसे मैं आपको बताऊँ, कभी-कभी मैं ना, क्या करती हूँ, जिम नहीं जा पाती हूँ, तो घर पर ही करती हूँ ना, तो कभी-कभी छूट-सी महसूस होती है मांसपेशियों में या फिर बड़ा दर्द-सा रहता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या तरीके अपनाएँ कि इन दर्द से राहत मिल सके? और ये भी बताइएगा, आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या हम कोई गलत फ़ॉर्म इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से होता है, कई मांसपेशियाँ दब जाती हैं? क्यों होता है?
हुँ। ओह! हुँ। जी। ऐसा इसलिए होता है ना, क्योंकि देखिए, क्या होता है ना कि अ, जो चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने वर्कआउट किया, आपने कोई फिज़िकल एक्टिविटी की और फिर आपके पैरों में दर्द है। तो ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि हमारी बॉडी को उसकी आदत नहीं होती है। अब धीरे-धीरे देखिए हमारी बॉडी को उसकी आदत पड़ जाएगी ना, तो हम नहीं करेंगे, तो दुखेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर दुख रहा है, पैर दुख रहा है या फिर कमज़ोरी लग रही है, तो थोड़ा आपको आराम करना चाहिए और कहीं न कहीं अ अ, वही सही है। अ, आराम बहुत ज़रूरी है। जीवन का बड़ा अच्छा एक कह लीजिए, आराम को लोग बड़ा खराब समझते हैं, पर बहुत ज़रूरी होता है आराम। और इससे देखिए, संतुलन भी बना रहेगा और इंसान जो है, ऊर्जावान हो करके जिम वगैरह भी करेगा।
हुँ। बिल्कुल। हाँ। सही है। हाँ। ये बात तो सही कही है आपने कि कहीं न कहीं, जो आराम है, वो बहुत ज़रूरी है। तभी तो बोलते हैं कि हफ़्ते में 1 दिन का ब्रेक ज़रूर होता है, अगर जिम जाएँ खासकर के तब। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्या मांसपेशियों को भी आराम की ज़रूरत होती है क्या?
हाँ। अ, जी हाँ, क्यों नहीं, मांसपेशियों को भी आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मतलब कि अ, अगर आप देखो उसको रिलैक्स पे छोड़ोगे ना तो वो जितने भी आपने वर्कआउट्स किए हैं, कहीं न कहीं अ, वो उसका जो है अ, भरपाई हो जाएगा और जो सारी चीज़ें जो हैं ना, मुझे लगता है कि अ अ, वर्कआउट से ही हो जाएँगी और एकदम चेहरे पर देखिए ग्लो आना और कहीं न कहीं कह लीजिए कि और ज़रूरी भी होता है ये आज के समय में। एक कोई अपनी सेहत पर ध्यान रखें क्योंकि लोग देते नहीं हैं सेहत पर ध्यान इतना।
हुँ, हुँ। अ, बिल्कुल। ये तो है। हाँ, ये तो है। उम, बिल्कुल, ये तो होता है। अच्छा मतलब क्या उम्र के हिसाब से या हेल्थ कंडीशन के हिसाब से, जैसे कि बहुत लोगों को सर्वाइकल की दिक्कत होती है, कुछ को जॉइंट्स में प्रॉब्लम्स होती हैं और कुछ को ब्लड प्रेशर की समस्या होती है तो क्या इस हिसाब से, टाइम के हिसाब से वर्कआउट को बदलना भी चाहिए? और क्या हमें ऐसी स्थिति में प्रोफ़ेशनल मदद लेनी चाहिए मानिए डॉक्टर से पूछ लिया या फिर हाथ किस तरह से मोड़ें, किस तरह से ना करें? क्योंकि सर्वाइकल-वर्वाइकल जब रहता है तो गले-गर्दन को घुमाना ना, थोड़ा-सा रस्की भी रहता है। तो आप क्या मानती हैं, इसमें हमें किसी से सलाह लेनी चाहिए?
हुँ, हुँ। बिल्कुल। जी हाँ, ज़रूर। देखिए मैं अ, डॉक्टर से अ, जब मैंने बात करी ये सारी चीज़ों के बारे में, सर्वाइकल वगैरह, तो उन्होंने मुझे एक ही सलाह दी कि जो भी गर्दन की सूक्ष्म क्रियाएँ होती हैं ना, गोल-गोल घुमाना, इसको बढ़िया तरीके से करना है और सिकाई वगैरह करनी है, जिससे कि सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएँ। और देखिए, अगर ये सारी ठीक हो गई ना प्रॉब्लम्स, तो कहीं न कहीं फिर इंसान वर्कआउट करेगा और अपनी चीज़ें अच्छे रहे क रहेगा। सबसे ज़रूरी है, देखिए, अच्छा खाना खाना और घर का खाना खाना, ये ही देखिए सबसे ज़्यादा मैटर यही करता है कि आप बाहर का ना खाएँ।
ठीक है। हुँ। ये बात तो है। ज़रूर, ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने कि कहीं न कहीं, जो हमारा खान-पीन है, वो बड़ा ह मायने रखता है। अच्छा, मतलब क्या नियमितता भी ज़रूरी होती है? मने कभी नहीं जा पा रहे हैं, तो घर पर कर लिया, लेकिन होता है ना, मोटिवेशन नहीं रहता है, काम की वजह से छूट जाती हैं चीज़ें, तो फिर एकदम ब्रेक हो गया, फिर ब्रेक हो गया। तो ऐसे में आप क्या सुझाव देंगी? आपको क्या लगता है कि एक नियमितता होना कितना ज़रूरी है?
हाँ। देखिए, मुझे लगता है कि नियमितता ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कहीं न कहीं, अगर देखिए, जिम ना जा पाए कोई इंसान, तो योगा भी कर सकता है। ये भी इसका एक देखिए इलाज है, योगा ही कर ले। पर उसमें भी देखिए फ़्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो उसके लिए भी प्रिपेयर होना पड़ेगा और जिम के लिए तो देखिए, इक्विपमेंट्स होते हैं, ट्रेडमिल हो गया और ये सारी चीज़ें। तो कहीं न कहीं देखिए, ट्रेडमिल पर रोज़ आधे घंटे भागना भी बहुत ही ज़्यादा देखिए मददगार हो सकता है वेट कम करने में और बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि देखिए, आपका वेट बढ़ा है, तो ही आप जिम जाएँ। आप अपने लिए भी जा सकते हैं, अपनी चीज़ों को सुधारने के लिए जा सकते हैं, अपने आप को निखारने के लिए जा सकते हैं।
जी। ये तो है। हुँ। ज़रूर। बिल्कुल। ये तो बात सही कही आपने कि खुद को निखारने के लिए जा सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि कहीं न कहीं खुद पर अ, ध्यान दें। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जब हम अ, कभी-कभी होता है ना कि जब आपने कहा निखारने की बात, तो ऐसा होता है कि जब निखरने लगती है हमारी त्वचा या फिर जो हमारे शरीर का स्ट्रक्चर है, जब वो बढ़िया होने लगता है हल्की से, या योगा या व्यायाम से, तो आपको लगता है आत्मविश्वास जो होता है, वो कहीं न कहीं बढ़ता है? और आगे भी वर्कआउट करने की जो इच्छा होती है, वो जागृत होती है?
बिल्कुल। जी। हुँ। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, देखिए, मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है, जब मैं वर्कआउट करती हूँ और कहीं न कहीं उसके रिज़ल्ट्स मुझे देखने को मिलते हैं, पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स। और मैं देखिए, डांस भी करती हूँ, ज़ुम्बा करती हूँ, तो मुझे उससे भी बड़ी खुशी मिलती है। मुझे लगता है कि देखिए, जिस चीज़ से खुशी मिले ना, कहीं न कहीं उसे छोड़ना नहीं चाहिए, उसे प्रभावित नहीं करना चाहिए। तो वही चीज़ है कि हाँ अ, सारी चीज़ें करके बच्चे जो हैं, स्कूल जाएँ, जिम जाएँ और अपनी सेहत को सुधारें।
हुँ। बिल्कुल। जी, ज़रूर, मैं समझ गई। आपने बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छे से बताया कि हाँ, अगर जिम नहीं जा सकते, तो घर पर कैसे वर्कआउट कर सकते हैं और ये बड़ी ज़रूरी जानकारी है। कहीं न कहीं मुझे लगता है ना, कि सभी को पता होनी चाहिए। बहुत खुशी हुई बात करके। उम्मीद है, हमारी फिर से बात हो और फिर से मैं आपसे इतनी अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकूँ।
जी। हुँ। बिल्कुल। हुँ, सही बात है। मुझे भी बहुत ही अच्छी लगा, बहुत ही खुशी हुई अपनी बातें साझा करके। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए।